A, hiç olmuyor, olur mu? O sırada müşteri, evet, "Ne oldu, oldu mu, orada mısın, sana diyorum, cevap verecek misin?" üst üste bir de tek, tek yazmazlar mı? O böyle, a benim canlı destek programım blip, blip, blip, blip böyle ötüyor. Benim stresim daha da yukarı çıkıyor. Yani o programın dolması benim için daha kötü. Böyle hiç mola gibi olmuyor. Hemen bir, eee, en bu ilk başta da dedim ya, hani, eee, s başa çıkmanın yolları diye, en çok kullandığım şey kesinlikle böyle derin nefes. Çünkü tansiyonum çıkıyor o an, nabzım böyle yükseliyor ya. Derin bir nefes alıyorum, şöyle derin veriyorum. İşte, müşteriye diyorum ki, "Bir dakika bekleyin lütfen," tekrar bir nefes alıyorum falan. Nefes egzersizi.
<chuckles> Hadi ya. <chuckles> <chuckles> O! <chuckles> O! Çok zor olmadı. Hı hı. A! Mantıklı. He. O! Süper. <chuckles> Peki, karşı taraf duyuyor mu bu nefes alıp verişlerini? Böyle süreli bir şekilde mi yapıyorsun? Belli bir tekniği uyguluyor musun? Yoksa, eee, daha farklı bir şekilde, yani onların anlamayacağı şekilde böyle kendini adapte ettiğin bir yöntemin var mı?
Eee Hı hı. Eee, şöyle, ben desteği -yani canlı destek programımız var yazılı olarak veriyorum. Eee, o yüzden müşteri aslında tabii ki benim nefesimi duymuyor. Eee, ona daha çok, işte, o sı o ara, hani, bekletmeye çalışıyorum. İşte, eee, "Lütfen bekleyiniz, birkaç dakika bekleyiniz," falan, hani, sistemin tekrar kendine gelmesi adına. O sırada genel olarak kesinlikle gözlerimi kapatmam gerekiyor. Yani o bilgisayar ekranını görmemem lazım. En kullandığım teknik öncelikle o. Eee, gözlerimi kapatıyorum, kendimi daha iyi bir yerde hissetmeye çalışıyorum işten bağımsız. Genel olarak sahil benim kafamdaki. Böyle düşünüyorum, deniz sesi, böyle bir derin nefes alıyorum, işte, martıları falan hayal ediyorum. Öyle bir kendime 10 saniye kadar vakit ayırıyorum. Çok uzun olmuyor tabii müşteri yine yazdığı için. Bunu, eee, sık sık yapıyorum. Günde bayağı bir sefer diyebilirim.
Hı hı. Hımm. <chuckles> Anladım. O! Mantıklı. A! <chuckles> Güzel. O! Hı hı. <chuckles> Süpermiş, yani rahatlamak için aslında biraz, eee, denizdeymişsin gibi düşünmek, eee, o sıcaklığı hissedip martı seslerini duyduğundan da bahsettin. Bunların hepsini zihinsel olarak bir rahatlama sağlaması anlaşılabilir gerçekten. Peki, aynı zamanda, eee, hiç şeyi gözlemliyor musun? Mesela o an streslisin ya, sen yine kendi yöntemini bulmuşsun, uyguluyorsun, uzaklara gidiyorsun. Yani, o anın gerçekliğinden uzaklaştırıyorsun kendini. Harika bir kontrol bu arada. Peki, eee, vücudunun ciddi anlamda çok stresli olduğun zamanlarda verdiği böyle farklı tepkiler oldu mu hiç?
Evet. Hı hı. Evet, doğru. Hı hı. Doğru.